Doğru hani gezdiğin yerleri görmek, eee, birkaç defa görmek daha doğrusu çok şey olabiliyor, eee, işlevsel olabiliyor çünkü bazen gözünden kaçan birkaç şey olabiliyor. Eee. Değil mi?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, evet, doğru. Yani ben bilmiyorum yeni kültürler gördüğümde gerçekten kendimi çok aydınlaş aydınlanmış hissediyorum, biliyor musun? Yani şimdi o kültürlerle tanıştığımda kendimi o kadar iyi hissediyorum ki, eee, hani böyle sanki tamamen dünyaya yeniden gelmişim de ilk defa bir şey görmüşüm, eee, hani, gibi düşünüyorum gerçekten. Hani böyle kendimi çok enerjik, böyle çocuk gibi hissediyorum ya.
Hı hı, çok güzel. Hı hı.